Ah, então, eu queria meio que conversar com você pra poder desabafar, ver se você tem alguma dica também, né, porque eu tenho um probleminha que é muito repetitivo, muito recorrente, sabe. Eu tenho o hábito de seguir uma dieta e de malhar, ok? Então esse é um hábito que faz bem pra minha vida, faz bem pra mim. Eu geralmente tenho um probleminha que eu ativo o hiperfocos e quando eu tô no hiperfocos tudo flui muito bem, aí eu tô na academia direitinho 5, 6 vezes na semana, eu faço a dieta bem limpinha, tento até mesmo não ter aquele momento de refeição livre, né, pra não ficar muito tentada à refeição livre se tornar a semana livre, mês livre, ano livre. <laughs> E, aí, acaba que quando eu vejo um certo progresso, né, que, nossa, perdi por exemplo, tô com 89 quilos, cheguei a 82, 85, já tô me sentindo melhor, menos inchada, a calça jeans tá entrando, aí meio que eu dou uma recaída em tudo que eu não deveria fazer.
Hum. Cer Que que tá acontecendo? Hã. Aham. C certo. É. Aham. Hã. Hã. Ah.
E aí eu não os
É como se você atingisse o objetivo e você não conseguisse manter, assim, né, esses
É, e nem é, nem é o objetivo, é sempre na metade do objetivo. Então eu chego lá na metade e aí eu dou aquela recaída, que: "Ai, eu hoje posso me permitir". Aquela bela conversa de gordo, né: "Eu mereço, eu posso me permitir, é só hoje". E aí o só hoje, é só hoje e essa semana, esse mês, e aí quando eu vejo passaram-se 6 meses e eu tô de volta com o quilo que eu estava anteriormente, né. Ou até mesmo com mais do que o quilo que eu estava anteriormente, que é o que tem acontecido com muita frequência. Que os 40 anos, ele não vem só com 40, com 4 na frente, ele vem com tudo que pode ser de ruim, né. Ele vem também com aquela coisa de peso ioiô, se teu peso antes era 80, quando você reengorda você já passa pra 82, 83, <chuckles> então
"Eu mereço". Aham. <laughs> Sim. Aham. Ai. É. E fora que quando você emagrece não é a mesma coisa, né?
Exato, não é a mesma coisa, parece que vira uma bola de neve.
Você chega no mesmo peso e aí você você tá mais gordo do que antes, mas com o mesmo peso, o que que aconteceu? É.
É, com o mesmo peso. Exato, mais inchada, aquela cara redonda, né. Então eu acho que é uma coisa que me deixa muito desconfortável é isso, né, não controlar muito bem os gatilhos, né. Aquela coisa de "hoje eu posso me permitir", porque e eu acho que o gatilho maior é esse, o "hoje eu posso me permitir".
É, aham. Entendi. E o que Hã?